เมื่อไหร่ที่ อยู่ในตำแหน่ง ก็ใช่ครับ อัน เขามาด้วย ก อา เขาด้วยมา อ่า เข้ามาด้วยวิธีการสกปรก เขาก็จะทำงานด้วยการสกปรกเช่นกันนะครับ มันก็เลย อ่า ดินพอกหางหมู อะไรประมาณเนี้ยอะครับ ไม่เหมือนกับ อ่า นักธุรกิจบางคนนะ เขา บางครั้งอะเขาอาจมา ค มา เขาเรียกยังไงอะ มาช่วยเหลือ อ่า เขาเรียกอย่างงั้น มา มา เขาเรียกมาชี้แนะ บางคนก็แบบ
อืม
บางครั้งผมดูวีดีโอเหมือน Warren Buffett หรือว่าคน นัก นักลงทุน อ อา ดัง ๆ อะครับ เขามีแง่คิดที่แบบว่าน่าสนใจมากเลยนะเกี่ยวกับการเงิน การ การใช้ชีวิต หรือว่า การตั้งระบบ อา ในกิจวัตรของเราเนี่ย มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยครับ อืม
อืม นั่นน่ะสิ ตอนนี้ก็คือก็พยายามดูวิธีจัดการเนาะ ถ้าสมมุติตอนนี้เราไม่ได้ทำงานประจำเราทำงานแบบ Work from home เสียเยอะเนี่ย ค่าใช้จ่ายในการที่เราออกไปข้างนอก ค่าเดินทางก็น้อยลง ค่ากินก็น้อยลง รายรับเราน้อยลงอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้ว แต่ว่า ท ผลพวงที่ได้มา ก็คือค่าใช้จ่ายเราก็น้อยลงด้วย
ครับ อืม ใช่ครับ อือ ๆ ครับ อะฮะ เออ น้อยลงด้วยใช่ไหมครับ แล้วก็มีความสุข มีเวลามากขึ้นให้กับตัวเองด้วยนะ <chuckles> ครับผม
อา ใช่ ๆ ได้มีเวลาไปออกกำลังกายเช้า วันละชั่วโมงกว่า อะไรอย่างเงี้ย มันก็ เออ รู้สึกแบบ เออ มันเป็นชีวิตที่ฉันควรจะทำมาตั้งนานแล้วไหม หรืออะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับ อา เห็นไหม คือเดี๋ยวก็ เดี๋ยว เดี๋ยวผมว่า เราทำดีที่สุด อา อาจจะเพิ่ม มีงานเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะครับ ผมให้ว่า มันเป็นอย่างงั้นนะครับ
ใช่ ๆ ตอนนี้ ก็คิดอย่างงั้นเหมือนกันค่ะ หวังว่าจะ จะ จะได้มีงานเพิ่มขึ้นอีกเยอะ ๆ ให้พออยู่ได้ไม่ต้องดิ้นรนมาก
<chuckles> ครับ ครับ